जी, मित्रों का साथ तो नहीं था। मित्र मित्र जो मेरे थे कुछ प्रभाव उनपे भी पड़ा मेरे छोड़ने से, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। वरना <chuckles> हाँ, वो तो चिढ़ाते थे कि अ, ये ले-ले, पीले-पीले क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। <chuckles> क्या होता है ना जब आपके आजू-बाजू वाले आप सिगरेट पी रहे हैं तो आसानी से आपको छोड़ने नहीं देंगे। वो कहीं न कहीं वो केकड़े वाली बात सही है कि आप जाओगे तो वो दूर से पकड़ के आपको नीचे खींच लेंगे और ये होता है इंसानों के साथ। तो ना और मैंने ये भी था कि ये स सबसे तो मेन बात कंट्रोल करने वाली ये थी कि मेरे को जो सामने पी रहे हैं। इनके सामने कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा अकेले में तो आप कंट्रोल कर लेंगे। जैसे घर जाके भी जब जा घर मैं जाता था तब नहीं पीता था लेकिन घर से बाहर निकलते ही मैं सिगरेट पी लेता था। तो स सबसे जो मेन पॉइंट था, मेन बिंदु था वो यही था कि आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। तो मैंने खुद को ही मतलब इस काबिल बनाया कि मैं ऐसा कर लूँ फ़िर म दोस्त ही मुझसे प्रभावित हो गए। और ए हाँ, एक दोस्त तो मुझे मतलब ऐसे अ, कोसता भी था कि अ, मुझे आदत लगवा दी अब खुद छोड़ दिया। तो <chuckles> तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे मुँह में मैंने कहा मुँह में नहीं डाला था पकड़ के है ना, खुद पिया था तुमने ये मत बोलो। जी।
अच्छा। <chuckles> हुँ। <chuckles> हुँ। <chuckles> हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ। ये कैसे दोस्त हैं। चलिए आपकी वज़ह से उनको अच्छा हुआ। हुँ, <chuckles> हाँ, हाँ। <chuckles> अ, चलिए आपकी वज़ह से उनको उनके लिए कुछ अच्छा हुआ आपको देख के वो छोड़े हैं तो। मगर अ, देखिये, आपको तो खुद ही पता चल गया आपको अ, शायद किसी से प्रेरणा मिली माने आपके प्रेम से आपको प्रेरणा मिली। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबको अ, किसी न किसी की सहायता अ, चाहिए होती है कुछ ऐसी आदतें छोड़ने में। अगर आप किसी को सलाह देना चाहें तो क्या आप अ, कहेंगे कि किसी की जो प्रोफ़ेशनल हेल्प आप ले सकते हो। या क्या ऐसी आदतें अ, बदल सकते हो जिससे अ, थोड़ी छोड़ छोड़ने में थोड़ी आसान हो जाएगी ऐसी आदतें?
उ उ जी। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ।